Mm. Yes, totoo naman yun, 'no, ah, valid naman 'yan, normal lang naman 'yan, na pakiramdam mo, na alam mo yun na, ah, kasi ah, may pamilya yun ah, kumbaga eh, ah, mahirap din naman panghimasukan, 'di ba, 'no. So tama ka rin naman doon sa sinabi mo na, puwede siguro na subukan mo na kausapin muna siya. Ah, kumbaga eh, parang, yung sariling kausap yoong, ah, sarilinahan kayo yung one-one-one, na himay-himayin mo kung ano ba yung, ah, naging problema 'yan. Kumbaga kasi hindi rin kasi natin ah, masasabi yoong, ah, mga tao na nakakasalamuha natin na nakikita na lalo na yung mga pamilya natin 'no, akala mo nakangiti lang 'yan, akala mo ah, okey na okey 'yan pero deep inside, meron silang mga dinadala na hindi nila kayang, ah, isa sabihin 'no. Kasi siyempre nandodon yung unang unang una, yung nahihiya sila at pangalawa ayaw nila na ma-i-judge sila. So yun, yung mga ano, mga possible na pupuwedeng ah, oo, pakiramdam ng mga tao.
Mm. Mm. Mm. Ah. Mm. Mm. <laughs> Mm. Mm. Mm. Ah. I see, so normal naman pala talaga yung nararamdaman ko ano, kaya, ah
Yes normal lang 'yan, o kaya 'wag kang mag-alala. Kumbaga eh, bilang nanay at napakanormal at ah, natutuwa nga ako at ma alam mo sa totoo lang no, ikaw eh, parang ah, napakabuting nanay dahil, ah, tingnan mo ha kumbaga eh isasaalang-alang mo iniisip mo ah, kung ano yung mangyayari sa kinakaharap ng mga anak mo. Ah, kumbaga eh, natatakot ka doon sa mga bagay na pupuwede nilang ah, gustong subukan, 'di ba? So kasi ah, galing ka na dun eh, kumbaga eh, sila papunta pa lang. So ikaw eh, kumbaga eh, nasubukan mo na. So kaya yun, yun yung pakiramdam mo na bilang isang nanay 'wag kang mag-alala normal lang 'yan.
Mm. Yes. Totoo, totoo, oo. Kaya nga. Hmm.